जी, जी, मैं बिल्कुल आपका प्राथमिक समझ चुका हूँ, लक्ष्य जैसे आपको दिखने में बदलाव चाहिए आप चाहते हैं कि अ, 4 जनों के बीच आप स्मार्ट दिखें या आपकी दिखे कि आप आपका वज़न अ, नियमित रूप से कंट्रोल में है और आपकी ऊर्जा दिखनी चाहिए अ, जी, बिल्कुल मैं आपकी अ, इस विषय में आपकी सहायता करूँगा। लेक़िन आपको सुझाव देने से पहले, कुछ और चीज़ें हैं जो मुझे जाननी हैं, जैसे कि आपका दिनचर्या कैसा रहता है मतलब आपके ख़ान-पीन का अ अ, व्यायाम का और नींद का समय क्या है और क्या आप अ, ख़ान-पीन में क्या आप लेते हैं?
अ, जैसा कि मैं आपको बताऊँ कि जब से मैंने कसरत करना चालू किया है ना, तो मतलब मैंने बाहर का ख़ाना तो बहुत कम कर दिया है, ज़्यादातर मैं घर का ही ख़ाता हूँ और मेरा दिनचर्या कुछ मतलब इस प्रकार है, कि मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ लगभग 7 बजे और उसी समय जो है मैं अगर मेरा कॉलेज नहीं होता है तो मैं जिम चला जाता हूँ अ, मतलब आधा पौना घंटा रुक के। उसके बाद जो है मैं आकर 1 बार 12 बजे के आस-पास ख़ाना ख़ाता हूँ और फ़िर सारा दिन भूखा रहता हूँ और फ़िर मैं सीधा रात का ख़ाना ख़ाता हूँ। और अगर किसी दिन अगर मैं कॉलेज जाता हूँ, तो थोड़ा-सा मतलब बदलाव आ जाता है उसके बीच में, कि अगर मैं कॉलेज जा रहा हूँ तो सुबह घर से कुछ ख़ा के जाता हूँ जैसे दूध हो गया, या दूध ब्रेड हो गया, ये सब ख़ा के जो है मैं चला जाता हूँ। और कॉलेज की क्लासों के बीच के दौरान थोड़ा थक जाता हूँ तो वहीं से कुछ कैंटीन से ख़ा लेता हूँ अ, मतलब ऐसा ही कुछ खाता हूँ जो मेरे शरीर को नुकसान ना दे और हालाँकि मैं प्रयास करता हूँ कि मैं ना ही ख़ाऊँ और सीधा घर जाकर ख़ाऊँ तो बहुत कम ही ऐसा होता है मतलब अगर हफ़्ते में मैं 2 बार कॉलेज जा रहा हूँ, तो 1 बार तो मैं बिना ख़ाए ही आ जाता हूँ वहाँ से सीधा घर आ के ख़ाता हूँ। तो मतलब मैंने अपना जो ख़ाना है वो पहले से कम कर दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मतलब जो मैं थोड़ा वज़न जो मेरा बढ़ गया था वो कम हो जाए और साथ ही साथ वो भी उसका, जो मेरी मांसपेशियाँ हैं वो भी बढ़ जाए। तो ख़ाना-पीना तो मेरा इसी प्रकार से है और मतलब और कुछ मैं ऐसा नहीं ख़ाता हूँ जिसकी वज़ह से मुझे ल लगता है कि मेरा कोई वज़न बढ़ रहा हो या ऐसा कुछ तो मैं नहीं ख़ाता हूँ।
जी, जी, मैं पूर्ण रूप से समझ सकता हूँ आपका दिनचर्या। अ, और इसके अलावा मुझे ये भी जानना है, कि आपकी कोई मेडिकल समस्या है या ऐसी कोई दवाइयाँ हैं, जिसका आप उपयोग करते हैं?